Hey, sag mal, wie entscheidest du eigentlich, ob du in deiner Stadt bleibst?
Boah, also ich würde sagen, kommt immer ganz drauf an, ne, also wenn ich jetzt, ähm ob ich glücklich bin, ob's vielleicht irgend 'n anderen ob's jetzt wirklich vielleicht irgend 'n Grund gibt, um umzuziehen oder so, also
Mhm.
Muss muss ja schon immer irgendwas da sein, um sich zu entscheiden: „Okay, jetzt muss ich aus dieser Stadt raus“, natürlich.
Ja, das versteht sich natürlich, ne? Also aber, was sind so die ersten 3 Dinge, die du abwägst, wenn du darüber nachdenkst, eigentlich?
Ah, die ersten 3 Dinge ja, also, halt 'n 'n ganz großes Thema sind natürlich die Kosten, ne, also, Umzug ist ja leider nur in den seltensten Fällen umsonst. In den in den meisten Fällen kostet das natürlich immer Geld und deswegen ist das dann immer natürlich 'n großes Thema. Man sollte n sich natürlich immer genug absichern, dass man auch nicht nur so viel spart, dass man grade so die Kaution, äh, zahlen kann, sondern auch sondern auch so, dass man dann vielleicht noch die nächsten 3 Monatsmieten hat, falls mal irgendwie irgendwas passiert und dann auch für für, äh, ja, Möbel und so, die man vielleicht noch braucht. Also, man sollte schon genug Geld zusammen haben auf jeden Fall. Dann äh, ja, zweit 2te halt die Stadt an sich natürlich, ne, ob die ob die Stadt auch, äh, i in Ordnung ist und ob man da auch gut wegkommt, wie da so die Verbindungen sind und so und dann natürlich auch, ähm, ja, wie weit das dann jetzt zum Beispiel von
Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Ja.
ja von von meinen Liebsten weg ist ne, vom von meinen Freund zum Beispiel oder von meinen Eltern, also natürlich dann, äh, muss es ist natürlich auch auch 'n wichtiges Thema.
Mhm. Okay, aber wie wichtig ist dir das eigentlich? Lieber bei deinem Freund in der Nähe oder bei deinen Eltern oder lebt ihr zusammen?
Üf, ne, die leben natürlich nicht zusammen, aber jetzt gerade ist Umzug tatsächlich auch 'n Thema bei mir, also ich versuche gerade Geld zu sparen für den Umzug und, äh, werde tatsächlich von meinen Eltern wegziehen und in die Nähe von meinem Freund ziehen, also ne, ist mir natürlich dann wichtiger, in der Nähe von meinem Freund zu sein irgendwo.
Mhm. Ah. Also lebst du aktuell noch bei deinen Eltern, so, so, und
Ne, ich lebe nicht bei meinen Eltern, ich lebe alleine.
Ah, okay, wann bist du denn ausgezogen?
Hm, vor 4 Jahren, also 2021 müsste das gewesen sein, da bin ich, äh, von zu Hause ausgezogen.
Und w hat dich das irgendwie also was hat dich dazu verleitet und bist du da eventuell auch schon in eine andere Stadt gezogen?
Ja, tatsächlich, also da bin ich aus meiner Heimatstadt, äh, ausgezogen, bisschen ja, nicht allzu weit, irgendwie halbe Stunde mit dem Auto oder so, also es ist noch im Rahmen. Und der Grund dazu war tatsächlich damals, dass ich, äh, relativ viel viel, äh, ja, Auseinandersetzungen mit meinen Eltern hatte. Also, dieses Zusammenleben hat einfach nicht mehr funktioniert und hat uns allen auch nicht wirklich gutgetan und dann habe ich halt irgendwann so gesagt: „Boah ey, ich glaube, ich muss hier hier ausziehen, sonst sonst wird das nix, ne?“ Und das haben die dann auch eingesehen, also die haben dann auch gesagt: „Ja, okay, äh, es wird wahrscheinlich die beste Lösung sein.“ Und dann habe ich mir dann auch damals in der Stadt, äh, 'ne Ausbildung gesucht und dann hat das alles, ja, geklappt. Dann wurde dieser Umzug tatsächlich auch übernommen. Ich musste das nicht selber zahlen und ja.
Mhm. Mhm. Das verstehe ich auf jeden Fall, ne? Also, wenn der Umzug dann schon übernommen wird und so und vor allem dann wegen 'ner Ausbildung, dann ist das alles auch echt ziemlich entspannt, ne? Also, ich kann ja aus meiner Sicht erzählen, ne? Als ich damals ausgezogen bin, das war so circa vor 6 oder 7 Jahren und, äh, da war ja noch alles 'n bisschen komplizierter und so. Da hat das Arbeitsamt auch nicht alles übernommen und, äh, ich musste auf jeden Fall sehr viel Kosten tragen und mit meinen Freunden alles rüberschleppen. Aber ich sage im Nachhinein hat sich's gelohnt und ich habe mich sehr unabhängig gefühlt. Du bestimmt auch, oder?
Ja. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall, also, es ist ja noch einmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann, ja, von seinen Eltern wegzieht und dann auf einmal alleine ist. Also, es ist natürlich man fühlt sich viel freier, man hat viel mehr ja, man kann viel mehr entscheiden, viel mehr schei Entscheidungsfreiheit, und, ähm, ja, man ist halt einfach sein sein eigener Herr quasi.
Mhm. Das verstehe ich auf jeden Fall, ja, also wenn man dann so sein eigener Chef ist und so, dann denkt man aber halt meiner Meinung nach erstens nur ans Positive, ne? Weil, man halt das Gefühl hat: „Okay, jetzt mache ich das, was ich will”. Aber ich finde, einer der schlimmen Nachteile, die damit von kommen, sind außerdem, dass es halt niemanden mehr gibt, der dir sagt, was du machen sollst und dann wiederum niemanden so niemand gibt, der dir so 'n bisschen dir auf den Hintern tritt, ne?
Mhm. Auf jeden Fall. Also, natürlich gibt es dann auch seine Nachteile, ne? Es gibt ja immer Nachteile irgendwie. Und also, du du musst dich natürlich dann selber um deine Wohnung kümmern, um den Haushalt, um deine Rechnungen und, äh, deine Finanzen und so. Also, ist natürlich nicht alles ohne, also gerade wenn man das noch nicht so kennt und man ist gerade erst so von zu Hause raus und hatte damit noch nie so Berührungspunkte, dann ist das immer so 'n bisschen ja, man wird so 'n bisschen ins kalte Wasser geschmissen, und man muss sich das alles auch irgendwie so 'n bisschen selber beibringen, wenn man das vorher nicht, äh, ja, noch nie so gemacht hat.
Mhm. Ja, das das kenne ich auf jeden Fall. Also, es war ja auch bei mir ziemlich ähnlich. Alles dann selbstständig und alleine zu machen, ist halt dann irgendwo echt auch anstrengend irgendwann mental. Ne, weil sich dann wirklich so raus zu faulenzen und so, ist halt irgendwie dann doch anstrengender als gedacht und erfordert einiges an Disziplin.
Das stimmt auf jeden Fall und auch gerade, ja, also man man verl man lässt sich oft dazu verleiten dann, gerade wenn man alleine lebt, auch, äh, vielleicht, äh, Sachen aufzuschieben und, äh, dann denkt man sich: „Boah ja, irgendwie habe ich heute doch keine Lust rauszugehen, einzukaufen.“ Einkaufen ist ja auch noch so 'n Ding, ne, ma so man lebt bei seinen Eltern und, äh, man muss eigentlich gar nicht einkaufen gehen, also zumindest war das bei mir so. Meine Mutter ist immer einmal in der Woche einkaufen gegangen. Wenn ich Lust hatte, konnte ich mitkommen, wenn nicht, dann nicht. Und ja, ob ich jetzt mitgekommen bin oder nicht, Pustekuchen. Ich soll ja trotzdem irgendwie immer essen zu Hause. Da w das war aber dann natürlich anders, wo ich ausgezogen bin, dann muss ich mich selber drum kümmern, dass immer Essen zu Hause ist. Und dann gab's aber doch immer wieder Momente, wo ich mir dachte: „Boah, irgendwie gar keine Lust, einkaufen zu gehen. Komm! Ich bestell mir einfach online 'n paar Lebensmittel und so“, ne? Es es geht ja heutzutage leider Gottes alles. Also, für andere Menschen natürlich für so Rentner oder so ist das natürlich 'ne gute Sache, aber das k-kann einen auch schnell dazu verleiten, in so 'ne Art Loch zu fallen, dass man dann halt
Ja. Mhm.
einfach, äh, nicht mehr rausgehen möchte, weil so je länger man zu Hause bleibt und das aufschiebt, desto ja, desto schwieriger wird's irgendwie auch dann w dann wieder rauszugehen, finde ich.
1.000 %, ja, also ich bin ganz deiner Meinung, weil, ähm man ist so sein eigener Chef und so, man wird halt sehr schnell, ähm, ich sage einmal, deprimiert, ne? Und wenn man so ein deprimiertes Leben lebt, dann führt das halt dazu, dass man sehr viele Pflichten, die man eigentlich hat und nachgehen sollte, halt eben nicht nachgeht und einfach- ich sage mal- ruhen lässt, ne, was halt sehr falsch ist. Aber na ja, kommen wir einmal davon weg.
Mhm. Genau.
Warum hast du denn oder beziehungsweise bist du denn dann nicht irgendwie in eine Wohnung gezogen in der Nähe von deinen Eltern, sondern in eine ganz neue Stadt?
Ähm
Nur wegen dem Beruf jetzt?
ja, also lag auf jeden Fall auch an der Ausbildung, also ich weiß gar nicht, ob das damals 'ne Voraussetzung war, damit die das übernehmen, aber kann ich mir gut vorstellen und dann ähm ja, also die Wohnung war tatsächlich auch ganz in der Nähe von der Berufsschule, das war ganz praktisch und, ähm, ich hatte aber damals tatsächlich auch in der Stadt so 'n paar Freunde und deswegen dachte ich so: „Boah, eigentlich so in der Stadt, wo meine Eltern gelebt haben, ist halt nix los“, ne, das ist halt so 'n so 'n kleines Kaff mehr oder weniger. Also, ist offiziell schon 'ne Kleinstadt, aber für mich war das halt so boah, keine Ahnung, irgendwie mäßig jeder kannte jeden und ich hatte gar keinen Bock, irgendwie da zu bleiben und dann habe ich halt so neue Freunde kennengelernt, quasi in der Stadt, wo ich jetzt lebe. Und das war für mich auch noch so 'n Grund, dahin zu ziehen.
Mhm. Ja, das versteh ich auf jeden Fall, ne? Und das klingt auf jeden Fall echt schön. <lip trill> Vor allem, wenn man dann auch mehr Zeit mit seinen Freunden verbringen kann und nicht immer irgendwie oh, ich weiß nicht was so vor sich her schiebt oder eventuell nie Zeit hat und was nicht so richtig einplanen kann. Aber wie dem auch sei: Was hat dich denn jetzt dazu bewegt, in eine noch andere Stadt ziehen zu wollen?
Mhm. Ähm, ja, der einzige Grund ist eigentlich tatsächlich mein Freund, muss ich sagen. Also e er hat so diese Idee gebracht und ich war so: Boah, hab ich irgendwie, ich weiß nicht, ich hab mich schon so dran gewöhnt, hier zu leben und dran gewohnt, hier zu leben und das war so ich weiß nicht, noch gar nicht so richtig in meinen Kopf, muss ich sagen und dann hat er das so erwähnt und dann also, so vorgeschlagen und da hab ich so drüber nachgedacht. Ich war so: „Boah, eigentlich ist das 'ne echt gute Idee“, weil wir wir führen ja 'ne Fernbeziehung und jetzt momentan geht das noch alles, aber sobald wir halt so wirklich anfangen unser unser Leben zu leben und jeder hat so seinen eigenen Job und hat seinen seine Routine und so, dann wird's halt natürlich sehr, sehr schwierig, grade wenn man eine Fernbeziehung führt, ähm, sich halt regelmäßig zu treffen und das ist halt d da das das braucht ja irgendwo auch 'ne Beziehung, ne? Also dieses nur online ist natürlich schwierig und deswegen dacht ich so: „Boah, ja, 100% bin ich bin ich voll dafür, Alter, weil so ich hab eigentlich nichts so wirklich, was mich hier hält“ und deswegen dachte ich so, ja, hab ich dann direkt, äh, mir durch den Kopf gehen lassen, direkt gedacht: „Okay“, da haben wir so besprochen, wie w wohi welche Stadt überhaupt am besten und dies und das. Da sind so 'n paar Sachen durchgegangen, hab dann, äh, sogar auch probiert, mir da so 'n Job zu suchen, hat aber nicht funktioniert und deswegen, äh, ja, versuche ich jetzt einfach darauf zu sparen.
Mhm. Ja. Mhm. Und, sag mal, wie sieht das denn mit deinem Freund aus? Zieht er dann auch zu dir, wenn du umgezogen bist, oder was ist da los?
Äh, ne, er zieht nicht zu mir, aber ich bin halt dann so in dei seiner Nähe, dass er dann halt öfters, äh, zu mir kommen kann als so wie es jetzt ist, ne, weil jetzt wir leben zwar im gleichen Bundesland, und, äh, man denkt sich, ja, dann <chuckles> hat man also, al ist jetzt nicht so weit und so, aber wenn man halt d jetzt kein Auto hat und an Bus und Bahn gebunden ist, dann ist wird aus 'nem 2, 3 Stunden Weg mal schnell 'n 5, 6 Stunden Weg, und das ist natürlich 'n bisschen schwierig. Also, grade dann auch, wenn man ja, wenn wenn er jetzt arbeitet, zum Beispiel, und, äh, er hat dann 'n Wochenende natürlich dann frei, aber er muss 6 Stunden mit dem Zug zu mir fahren, dann nimmt das ja auch sehr, sehr viel Zeit davon weg, die wir eigentlich miteinander verbringen könnten.
Mhm. Ja. Mhm. Genau das, ne? Also, wenn du mir sagst: „Ey, er fährt 6 Stunden zu dir“ oder vielleicht auch andersrum, weiß ich nicht dann muss das ja echt nervaufreibend sein, für euch beide bestimmt auch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur 1 Partei von euch immer irgendwo hinfährt oder so. Deswegen ja, immer diese 6 Stunden und so ist ja auch immer irgendwann so. Man kann ja nicht sagen: „Ey ma komm mal kurz vorbei!" oder so.
Genau, ja. Das ist ja das Ding, und vor allem
Und ich finde, das ist ja ganz wichtig, ne, weil; Stell dir vor, du- keine Ahnung- du hast dir dein Bein gebrochen oder so- hoffen wir ja mal natürlich nicht, dass es passiert- und, äh, du sagst dann deinen deinem Freund: „Ey, fa f ko kannst du bitte irgendwie einkaufen und dann zu mir fahren, was zu mir bringen?" Da das wär echt nett und einfach und das können wir dann machen. Aber jetzt im Theoretischen würde es ja aktuell nicht klappen, und dann müsstest du halt wieder alles bestellen, ne?
Genau, also, das sind ja auch so viel Ja, 100 %, und das ist ja auch so 'n g so 'n großer Ding. Man kann nicht einfach sagen: „Ja, komm vorbei." Oder, äh, kann ja immer irgendwas passieren, zum Beispiel, weiß nicht, mir geht's nicht gut oder so, und ich sag so: „Boah, kannst du bitte vorbeikommen? Ich brauche grad jemanden." oder so. Das ist ja so, äh, halt nicht möglich, weißt du, und das ist halt immer so 'n bisschen blöd.
Und das ist nicht billig. Aber wie oft würdest du denn deinen Freund rufen, wenn du sagst: „Ja, komm mal kurz?"
Ja, <laughs> ich würde also kommt halt natürlich drauf an, ne? Also, <snorts> ich denke mal, wir werden ja dann immer was ausmachen, weil wir das uns treffen oder er wird sagen, wann er kommt oder so, ist ja jetzt weil, er kann natürlich nicht jeden Tag kommen, ne, das erwarte ich natürlich auch nicht und ich werde das jetzt dann auch nicht irgendwie abusen oder so und jeden Tag sagen: „Ey komm jetzt vorbei." sondern ja, ich weiß nicht, also halt im im realistischen Abstand einfach, würde ich sagen, das wird sich ja dann irgendwann von ganz alleine einpendeln.
Mhm. Genau das, ne? Also, ich denke auch, dass si sage ich dass sich das von alleine einpendeln wird, aber vor allem dürfte man das ja auch nicht dann irgendwie, ja, zur Gewohnheit machen, ne, weil wenn wenn es dann zur Gewohnheit ist und so, und eventuell hat der Partner dann nicht immer Zeit und dann fühlt sich halt der andere Partner immer angegriffen, das ist halt echt blöd natürlich.
Auf jeden Fall, ja.
Und sag mal Ba also was genau fehlt denn jetzt noch, damit du ausziehen müsstest? Wäre es der Job? Wäre es eventuell die Gage? Wäre's eventuell noch 'n bisschen Selbstbewusstsein oder brauchst einfach noch mehr Zeit? Was woran liegt's denn? Woran scheitert's?
Ähm, ja, also jetzt grade scheitert's auf jeden Fall an 'nem an 'nem Job und, äh, auf jeden Fall auch an dem Geld dementsprechend, ne? Also, das ist jetzt eigentlich so wirklich das Einzige. Na, also was dann halt auch 'n bisschen schwierig ist, ist wegen Umzug, die Stadt ist 'n bisschen weiter weg, und ich hab eigentlich niemanden so wirklich, der fahren kann. Da muss ich dann noch mal, ja, gucken. Ich hab äh, hatte schon so 'n paar Pläne im Kopf und auch schon jemanden gefragt und so, aber das kann man sich natürlich auch nie immer 100 % drauf verlassen. Also das wird, denke ich, auch noch so 'n so 'n Thema sein, was vielleicht 'n bisschen schwieriger werden könnte, aber ich bin auf jeden Fall ich bin zuversichtlich.
Mhm. Ja, ich denke auch, dass es auf jeden Fall schon klappen wird, weil ich meine, wenn du schon so selbstbewusst darüber redest und dir schon so viel Gedanken und so darüber gemacht hast, dann sollte das ja auch eigentlich passen, ne?
Auf jeden Fall, also wenn man sich 'ner Sache sicher ist und, ähm, alles alles dafür tut, sag ich mal, und, äh, ja, das auch wirklich möchte, dann ist ja eigentlich alles möglich.
Eben, ja, da bin ich auch der Meinung. Also, ich finde das auf jeden Fall 'n sehr interessantes Thema, und dass du so so viel schon damit zu tun hattest, war halt echt überraschend. Bin ich also, hat mich schon 'n bisschen geflasht. Äh, ich bedank mich auf jeden Fall dafür, dass du hier so alles so über dich so bisschen so ge erzählt hast und auch so aus deiner eigenen Sicht, 'ner eigenen Erfahrung. Ja, das Gespräch war hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Mhm. Ja, sehr gerne. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Dankeschön.